Hm, also, das ist wahrscheinlich schwierig, wenn's halt nicht mit äh, wenn da nicht so viel Budget mit verbunden sein soll, weil, ich denke mir, dass es wenn sie jetzt so
Ja. Okay, was wäre, wenn du ein Budget 'n offenes Budget hättest?
Hm, ich denke, da gibt's so gute M Möglichkeiten, auf den Dächern Sachen anzupflanzen, ne? Das man am wird ja schon gemacht. Dafür muss man natürlich muss die Stadt ja erst mal überprüfen Mhm, genau. Welche welche Dächer kann man nutzen? Welche sind stabil genug? Ähm, aber das
Was könnte man da tun? Okay, ja. Kann man 'n Flachdach haben, ne? Gibt's ja in Berlin viele. Ja. Ja, ah, das auch noch, oi. Ja.
Ja. <laughs> Ah, ja, na klar, ne, wenn du halt 'n Haus hast und ganz oben auf dem Dach, ähm, Erde draufpackst und Pflanzen, ich meine, das ist natürlich 'n Das wird Genau. Mhm.
Das wird schwer. Und Wasser. Mhm. Das wird schon mal schwer.
Aber genau so. Also, ich weiß auch- mal wieder von Berlin, weil ich da mal gewohnt habe- <giggles> dass die halt zum Beispiel aufm Garagendach da, ähm, ist so 'ne hm, äh, wie nennt man das denn, äh, so 'n Open-Air-Restaurant entstanden, aber die haben halt auch 'n Bereich, wo Sachen angepflanzt werden. Das ist halt auf 'nem Parkhaus. Ich meine, das ist ja klar, dass es wahrscheinlich mehr Gewicht aushält.
Ja, ah, ja. Ah, schön. Mhm. Ah, die haben immer gut Parkmöglichkeiten. <giggles>
Ja, weiter unten, aber weiter oben, ne aber vom Gewicht her, dass es halt das Gewicht natürlich halten würde, weil da w hätten Autos gestanden, ne?
Ach so. Ja, ja. Ei, okay, ja. Ist das zusammengefallen? Ne.
Aber es wurde Nein, nein. Nein, ich meine ja, weil Autos ja so schwer sind, ist das wahrscheinlich, äh, sehr gut geeignet dafür, Erde draufzupacken und so.
Ach so. Ja. Ja, bestimmt, ja. Ja, ja, ja, ja. Vielleicht sollten sie das mit allen Park, ähm, Häusern machen. Der der oberste Stock ist für Grünflächen, ne? Das würde vielleicht auch so, ähm, dazu beitragen, dass die Luft kühler bleibt, ne?
Genau. Ja, also, ich meine Genau. Und natürlich, äh, Baum pf Bau Bäume pflanzen, wo es wirklich heiß ist. Ähm, das Problem ist, glaube ich, schon, dass, äh, der Beton an sich ja die Hitze speichert. Das macht's natürlich schwierig, weil das, äh, ist dann abends immer noch heiß, auch wenn's äh, wenn drumherum schon 'n bisschen kühler ist, ist der Boden immer noch heiß.
Mhm. Ja.